Ya şöyle, ben müzik her zaman benim için önceliklidir. Neden? Eee, mesela çalışırken, işte, bir yer bir yere yolculuk yaparken falan, hep bir şekilde müzik dinliyorum. Ve farklı müzik dinle türlerini dinlediğim için, hep böyle, eee, bir şekilde aktif kalmaya çalışıyorum. Eee, tabii ki bazı müziklerde, yani, vücut bir şekilde kıpırdıyor ve oynuyorsun. İstemsiz bile Evet oynuyorsun. Ama, eee, genel olarak, tabii ki müziği öne koyarım. Ama ben zaten, senin de dediğin gibi, ikisi kesinlikle zaten birbiriyle bağlantılı. Eee, müzik olmadan dans etmişliğim de var, orası ayrı. <chuckles> Böyle, kendi kendime bağıra çağıra, böyle dans etmişliğim Aynen. Hatta, böyle, çocukken bile şey olurdu, dizi filmlerde gördüğümüz şeylerden belki aklımda kalmıştır ama, hani, böyle yağmur yağardı, dans ederdik, ne bileyim, kar yağdığında, böyle, zıplardık, oynardık. Çocukluk tabii. Eee, şimdi böyle bir şey yapsam, şey diye düşünürüm, "Hasta olacağım, zatürre olacağım." <chuckles> eve gideyim derim. Eee, ama evet, genel olarak severim. Yani bir şekilde böyle insanların da, eee, katıldığı etkinliklere hatta yaşadığım ülkede de bir şekilde etkinlikler düzenliyorum ben. Eee, müzik ve dans.
Hı hı. Hı hı. Süper. Hı, hareket ediyor. Süper. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Kendi kendine. Harika. Hı hı. A ne güzel. Harika. D eh E tabii. <chuckles> Doğru söylüyorsun. Eee Hı hı. A süper. Nasıl, nasıl etkinlikler bunlar?
Şöyle, eee, yurt dışındayım Hı hı. Yurt dışındayım, o yüzden burada Türk, eee, Türk, eee, şeyi de var, eee, Türk çok var burada. O yüzden, onların da böyle eğlenebileceği, Türkçe müziklerin çaldığı bir, iii, organizasyon yapıyorum ben, iki ayda bir.
İçerik ne oluyor? Hı hı. Hı hı. Harika. DJ'lik yapıyor musun orada?
Aynen. O yüz Evet. İlk defa, d zaten DJ´liğe de böyle başladım. Bu benim yeni hobim oldu. Artık, gerçi hobinin de ilerisine gitti de. Eee, DJ performansı da sergiliyorum, evet. Eee, çok keyifli oluyor ya.
Çok iyi. A çok iyi. O zaman, sana ben bir sürü soru sorabilirim bununla ilgili gerçekten. Şimdi bak, öncelikle şunu merak ediyorum. Eee, b b seni en çok etkileyen, eee, hayatında, eee, ikisini birlikte soruyorum müzik ve dans deneyimini bana söyler misin?
<chuckles> Tabii ki, tabii ki. Hı.